Rồi, thực ra thì nghe xong lời khuyên này của bạn thì mình thấy khá là chi tiết đấy, khả năng là trong thời gian tới, đúng không? Nếu như mà mình đã quyết định được cái việc là mình sẽ đi học nghề, thì mình sẽ chọn cái việc là có thể là mình học việc ở chỗ người bạn mình thì sẽ thật tiện hơn. Và trong cái thời gian học đó thì theo như ý của bạn nhá, mình thấy rất là hay, hoàn toàn là có thể là xác định được là đâu là cái tệp khách hàng mong muốn của mình, đúng không? Đó là bình dân, hay là cao cấp, hay này kia, à, để mình có có thể là xác định được thì từ đó mình mới biết cách là làm sao để chọn được cái mặt bằng, ấy, để làm sao để chọn được mặt bằng, rồi là chọn được cái tệp khách hàng mong muốn của mình. Và đúng thật đấy, hoàn toàn là mình phải nên tìm hiểu cái thị trường á, để xem là, à, với cái mặt bằng, ờ, nó ở đâu đó ví dụ mình chọn ở cái nơi mặt bằng nào đó, thì ví dụ một ngày mình phải cắt được bao nhiêu đầu thì nó mới chịu được hết tất cả những cái chi phí mà mình đã bỏ ra, đúng không? Mình nghĩ là có lẽ là đây chính là những cái lời khuyên mà thực sự là bây giờ mình nghe xong, mình cảm thấy là còn khá là nhiều điều mà mình cần phải tìm hiểu, à, bên cạnh cái việc là học kỹ năng mới, đúng hông? Công nhận là cái việc cắt tóc này không chỉ là mỗi kỹ năng cắt tóc đâu, mà nó còn rất là nhiều thứ liên quan đến vấn đề kinh doanh, à, tìm hiểu sâu về thị trường, rồi là tìm hiểu sâu về khách hàng, đúng không? Công nhận là rất là hay. Cảm ơn bạn rất nhiều những lời khuyên rất bổ ích và mình thấy rất phù hợp với s mình trong thời điểm này đấy.
Đúng rồi. Chính xác. Ừm. Đúng rồi đó, ừm. Đúng rồi, chính xác đó bạn! Ừm. Chính xác! Ừm. Ừm, ô kê nè. Đúng rồi đó bạn. Đúng rồi, chính xác đó bạn, ừm. Ô kê nè, ừm. Ừm, ngoài ra đó, vậy thì bạn cũng có thể tìm cho mình một cái người cố vấn nè, để, ơ, ơ hoặc là đối tác nè, để đồng hành cùng với bạn thì càng tốt nữa nè, chúc cho bạn may mắn nè!
Ừm. Hay nha!